Heu, c'était pas di je le pensais pas directement à eux, mais il y avait, quand même, toujours, une petite voix qui exi qui existait chez moi
Mmh mh. Mmh.
et qui était, heu, là pour me dire, heu: «Est-ce que tu es, quand même, en train de faire, heu, assez bien?» et et c'était tout le temps là et c'était bizarre parce que c'était c'était assez diffus, heu. Au collège, par exemple, j'avais pas des des ré j'ai toujours été b très bon élève, globalement. Au collège, j'avais pas des super, heu, des super résultats. Il se passait pas grand chose. Enfin mes parents me disaient pas grand chose et moi, ça me perturbait pas plus que ça, mais quand même une forme de déception un peu latente, heu, qui était là, derrière, quoi.
Mmh mh, mmh. D'accord. OK. Mmh. Mmh, mmh mh. D'accord, mais sans qu'eux te le formule directement. Ils te faisaient pas de remarques spécifiquement. Ils te demandaient pas ce qui se passait, heu, non plus, heu, c'était juste toi qui te mettais, en fait, un peu, cette forme de pression, quoi?
Ouais, c'est ça, exactement. Heu, je me souviens que j'avais eu un, mmh, il y avait, heu, je sais pas, une habitude enfin, en tout cas, dans mon collège, je sais pas si c'est partout comme ça, le fait qu'au dernier trimestre, c'était le professeur principal qui remettait ton bulletin, heu, avec, heu, 1 de tes parents.
Mmh. Mmh mh.
Et je me souviens qu'à cette occasion, le la professeure expliquait que, bon, j'avais des très bonnes notes. Heu, je crois que je m'en je pense que je sais plus combien, si j'avais 14,5 de moyenne, je crois, ce qui est ce qui ce qui est plutôt bien.
Mmh mh, c'est bien. Oui.
Heu, et qui me disait que c'était très bien, mais que je forçais absolument pas et oui, c'est c
Ah, oui! Et pour toi, c'était vrai, ça ou toi, au contraire, tu trouvais que tu forçais?
Non, heu, ce pour le coup, je forçais pas du tout. <chuckles> Je jouais beaucoup aux jeux vidéos à cette époque-là. <laughs> Je m'en souviens. J <chuckles> Je me souviens que je faisais mes devoirs dans le bus et j'étais à la campagne, enfin même dans le car <chuckles> avant d'arriver donc heu, donc le constat était valide et heu, je me souviens de la discussion avec, heu, que j'avais eue avec ma mère en rentrant où je sentais qu'il y avait un peu une forme de déception, pas de remontrances parce que tu peux pas, heu, incriminer, heu, ton fils quand il a des bonnes notes, mais un peu de dire: «Heu, bon et en même temps, heu, est ce que c'est si exceptionnel que ça puisque tu peux, peut être, faire un petit peu mieux que ça?» et mmh et je pense que ce genre de choses, j'imagine que ça laisse un petit peu de traces quand même.
OK. D'accord, ouais. <laughs> Oui, je comprends, ouais, bah, écoute, on est un peu dans le même bateau, heu, t'inquiète. <laughs> <chuckles> Mmh. Ah, ouais. Ouais, c'est sûr. Heu, d'accord, mais c'est à dire que, quand même, mine de rien, dans le discours, sans que ce soit bon, heu, vraiment dit, heu: «Voilà, tu me déçois, tu aurais pu mieux faire mieux faire», la façon dont elle formulait les choses ou les émotions qu'elle mettait, un peu, dans ce qu'elle disait, toi, ça t'impactait quand même. Tu sentais que, heu, tu étais pas forcément à la hauteur, heu, de de de leurs attentes, quoi?
Mmh.